えへ。
うん、それでまあ、確かにつかなかったかもしれないですけど、そういう言い方されなくてもいいんですよね。ほんとに。うん。
ええ。で、なんか最終的には、もう説教もしてくるんですよ。なんか「あなた本気でやってない」とか「私みたいに本気でやればこんな集客は出来るんだ」みたいに言って、で、「あ、なんなんだこの人！」と思って、私、自分の時間を割いて色々無料で教えてあげたのに、最終的にはその教えたことを否定されて「そんなの必要無かった」みたいな。で「私の実力だけでこんなに集客出来てる」っていう、もう、で、挙げ句の果てにあの「本気出せ」みたいな説教まで始まって。
はい。 あ。 うわ、ああ、はい。<laughs> <clears throat> うーん、うん。うーん。 う、ううん。 うーん。 ええ、こちらを否定する方までね、行かれてね、もう頭がきますきませんでしたか？もうほんとに。大丈夫でしたか？ああはい、ああ、そうですよね。
もう、なて そうなんですよ。 あ、もうほんとイライラしました。 でもなんか、10分ぐらい電話で喋ってたんですけど、だんだん私も予約する気分も無くなってきて、ま、そのまま電話切ったんですね。
あ、はい。 はい。 あ、もうガチャッと。あ、そこその他でそこはそうやっさいけどむそこまでじゃないけど、まあ、ちょっとやんわり早めに話を切り上げて、みたいな。ううん。
あ、もう、がそんなそんな、やたったじゃないですけどうん、まあ、うん、ま、じゃあ、今はちょっとい 切り上げて、ま、予約、ま、今出来ないねって感じで、じゃあ、またまたねって感じで切ったんですよ。
うん。ええ、ただはい。
ま、でもほんとはガチャンって、切れば良かったんですけどね。そういう時も主張出来ないんですよ。なんか、ふざけるなって感じで強くいいったんですけど。
うん。<laughs> うーん。うん。 なんかその時は、心の中でなんか、声は出てるんですか？なんか。
ええ。 あ、もうイライラするって。なんか、ただ、電話切った後に私いつも冷静になって、なんで言えなかったんだろうと思って。私、あの、本気出してないって言われた時に、私あなたにいつ本気出してないこと言ったっけって、後々思って、私だってこう、経営本気でやってるけどって。なんかいつあなたに、本気出してないなんて言ったっけなって思ってきて、私も本気出してますけどって主張したかったんですよ。
ああ、うんうん。 はい。 ああ。 はい。 うんうん。 うんうんうん。 そういうね、はい。

その会話して、んかん結構落ち着いて一人で考えれば、それをまとめられるということは、その、考えるね、力っていうのは、もうあると思うんですよね。うん。なので、その、ちょ考えるその相手がバアってまくし立てるじゃないですか。そうすと、感情感情的にもグアってなって、でそれが、ちょっと、かき乱された、そういう思考回路に至るまでは、なんか疎外というかブロックされているような感じもするんですよね。なので、なんかちょっとうん、ちょっと一つの、なんかアイディアとしてちょっと思ったことがあるんですけど、その会話とかバアって言われている時に、なんかちょっとそれを止めるような「うん、ちょっと待って、うん、ええ、なにそれって、こういうこと？」みたいな質問を、こっちからちょっと入れてみて簡単なそれちょっと間を置いてみて、相手のちょっと流れをちょっと押さえてつつ時間を稼いで、そのなんか、その会話をやっている間に少しずつ少し自分の、なんか思考も、なんか同時進行でやって、言いたいことを、ひとまずまとめて。なんか一言でも二言でも言い始めれば、それがなんか呼び水になって、なんか、それ につながる自分の考えもなんか、段々と繋がっていくかもと思うんですよ。なんでその最初の一言になると、ちょっと思いつくのを稼ぐまでにちょっと質問とか、「ちょっと待って」みたいなことを言うと、なんかもしかしたら、そういった会話の主導権みたいな相手に全部握らせないで、自分の方にちょっと寄せるっていうのも出来るかもな、とちょっと、うーん。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
そうなんです。 ええ。 ああ。 ええ。 ええ。 ああ。 ええ。 ええ。 なるほど。 ええ。 ええ。 ああ、じゃ、相手のゆったことに対して、こうオウム返しっていうか、「こうこうこうこうこういうことをゆってるの？」って質問してああ、で、そこで時間稼ぎしつつ、自分の考えを整理するって感じなんですかね。
はい。うん。 うーん、ああ、そうです。そう、それも、はい。うん、そういう確認みたいなのも、いいと思います。あ、はい。 はい。 はい。
なるほど、それでなんか使えそうですね。
うんう。もう、こんじゅ
でも、そのさっきの占い師みたいに、もう圧倒するような、うなんか暴言吐くような圧倒する人だったら、こう、自分の会話、はな挟めない時もあるような気がするんですけど、こういう時、どうやって相手の会話に中断させたらいいですかね？
あ、はい。いきなり、どうしよううん。うん。 うーん。 うーん。 はい。